Esatto, l'assaggio lì.
Ah ecco, questa è un'ottima soluzione, per non rimanere desu delusi diciamo. Mh-mh.
Per Esatto, perché onestamente se sei appunto per strada e magari questa cosa non ti convince, dopo puoi magari, non lo so, comprarti una pizzetta che a Napoli costa letteralmente 1€. Quindi praticamente magari spendi, sì, 20€, li butti perché non ti piacciono, poi ti compri con una pizz con 1€ una pizzetta e l lo stomaco lo sazi. Se sei a casa e la cena non hai non l'hai preparata praticamente, se ti arriva qualcosa che ti fa schifo, eh che facciamo? Rimaniamo a pancia vuota praticamente.
Certo. Certo. Ma la pizza del delivery è veramente allo stesso livello della pizza del ristorante? Sinceramente. <chuckles>
Mh. Assolutamente no, perché là poi <chuckles> eh no, perché poi là gioca il fattore freddezza che la rovina la rovina. <chuckles>
Ecco. <chuckles> Ecco appunto. Eh infatti. Mh, mh, mh. Quindi la pizza meglio di no, ecco. L'etnico va bene.
No, è perché Sì, sì, elettrico sì, ehm, perché poi il cartone già lo rovina in realtà, cioè già proprio ecco io sono molto contro il, mhmm, diciamo mettere la pizza nel cartone e portarla a casa. Già questo per me, ehm, da napoletana n non lo acce
Eh è un po' una un un un una trasgressi un'eresia dici <chuckles> senti la la tua prossima serata con gli amici già l'hai organizzata?
<chuckles> Esatto. Esatto. Mh-mh. Sì, sì, però non con gli amici, col mio fidanzato ad Halloween, perché ogni Hallo <chuckles>
Vai, racconta. Ah! Fantastico.
Sì perché ogni Halloween, sai, uhm abbiamo un po' paura in realtà di amo di andare in giro perché durante le feste la gente esce un po' fuori esatto esce un po' fuori di testa quindi noi preferiamo festeggiare a casa e generalmente l'anno scorso è stata appunto serata giapponese abbiamo preso il ramen con un film horror quest'anno invece non <chuckles> sì, beh, proprio a tema.
C'è il caos. Mh-mh. Ah! Beh, giustamente, è Halloween, certo.
Esatto. Quest'anno invece in realtà dobbiamo un po' decidere, uhm, cosa prendere per Halloween, però sicuro sarà comunque diciamo delivery, quindi cucinare no, questo, n non bisogna proprio pensarlo. <chuckles>
No, quindi delivery e film.
Sì, sì, assolutamente sì.
Ecco allora ti faccio un'ultima domanda, a parte la serata di Halloween, ci sono delle serate alle quali tu non rinunceresti mai? Le serate più importanti, proprio quelle più memorabili che alle quali proprio non puoi rinunciare?
Mh. Allora non è legato magari appunto ecco questo caso a una festività, però è successo con le mie amiche che quando c'è il super iper gossip dell'anno, uhm, immediatamente ci siamo contattate: "Okay ci siete?" "Ci siamo", "Okay perfetto venite a casa mia" uhm serata delivery e praticamente gossip. Esatto, esatto. <chuckles>
Mh-mh. Ah. E spettegolezzo. Oka <laughs> e adesso ce l'hai in programma una serata così? Ancora non c'è qualcosa di fresco diciamo da da mhmm.
Eh no al momento manca il eh, no, non c'è niente di fresco quindi diciamo non a al momento non ancora però oh magari speriamo insomma.
Eh dai, io te lo auguro veramente. Senti è stato molto divertente parlare con te veramente e io ti auguro una bellissima serata di Halloween e bellissime serate a venire nel prossimo futuro. È stato un piacere.
Grazie mille. <chuckles> Anche a me.

Allora, sì. Ehm, allora, io c'ho n fisso il venerdì sera che è quando viene il mio ragazzo a casa, mangiamo sempre sempre, uhm, delivery. Quindi, c'è delivery, poi dopodiché mangiamo quello che diciamo ci pa gi va ci va tranquillamente e poi vediamo il film. Quindi, questo è base proprio. Però, quando vengono le mie amiche decidiamo che, uhm, tema fare, quindi magari a volte abbiamo fatto, uhm, proprio asiatico, quindi appunto io abitando in centro posso permettermi magari se una mia amica non vuole il giapponese, ma vuole, non lo so, il cinese, allora in quel caso lei può
Ah-ah. Certo. Ah-ah. C'hai tutto il mondo a disposizione praticamente. <chuckles>
Esa esatto. Io ordino magari il giapponese per tutte quante, magari quelle 2 che vogliono solo il cinese col loro telefono prendono il cinese, okay, ehm, e quindi c'è questa possibilità e ed è molto comodo. Quindi sì, con le mie amiche proprio organizziamo poi le serate, no, e anche messicano c'è, uhm, vietnamita non l'ho mai provato. Eh, sì, eh, sì, perché è comunque Napoli centro, poi ci sono comunque proprio il molto spesso persone proprio di quella cultura, no, che si trovano ai fornelli, quindi
Certo. È incredibile, tutto. Certo, e quindi c'è tutta la tutto il mondo a disposizione, come dicevamo. Senti, ma a da dal punto di vista economico tu noti che questa cosa incida particolarmente sulla spesa mensile? Nel senso hai mai fatto un piano di spesa, ehm, mhmm, chiedendoti se, ehm, comprando il cibo online, facendoti arrivare il cibo a casa, ehm, spendessi di più anziché fare la spesa oppure cucinare la sera? Qual è l la diciamo, l'aspetto più vantaggioso, ecco, di questo di questa esperienza che hai te?
Mh. Allora, l l'aspetto più vantaggioso è non cucinare. <chuckles> Esatto. A livello poi economico ti dico che allora, io quando non m siccome mangio molto, ecco, sporco poi in queste occasioni, uhm, durante comunque appunto gli altri giorni devo mangiare comunque un po' più sano, no, e mangiare sano costa di più paradossalmente che mangiare sporco, ehm, perché
Ecco, è il tempo risparmiato e questo l'aveva <chuckles> l'ho capito. <laughs> Okay. Certo. Devi scegliere il cibo, fare la spesa, insomma, anche un un impegno di tempo dicia
Esatto. Esatto, esatto. No, m m anche perché appunto come dicevo no, quando vuoi mangiare sporco, ti faccio un esempio, vuoi prendere la roba surgelata e le crocchette di pollo surgelate costano poco, invece se vuoi mangiare il prosciutto un po' di qualità che è un po' diciamo più buono e non vuoi prendere l'insaccato e cose, e ovviamente spendi di più. Quindi, diciamo che in generale, ecco, buona parte del mio salario va nella diciamo sia delivery sia nella spesa. Quindi, ecco, sì. Quello è proprio il m possiamo dire
Certo. Quindi la spesa del cioè, diciamo la spesa maggiore che hai te, ehm, mensile è quella del cibo.
Sì, perché io penso che il cibo sia convivialità, quindi lo condivido, io non ordino mai da sola. Esatto. Quindi, preferisco rinunciare ad altro.
Assolutamente, certo, certo. No, anche perché è un'occasione per stare insieme, appunto come dicevi, le amiche, il ragazzo, ci sono serate dedicate a quello, e quindi è un momento di piacere, di gioia, di condivisione.